ค่ะ คือจริง ๆ ชา Peppermint ชาขิงอะค่ะ ลุมโปะ แล้วก็มีชาแบบว่าแอปเปิลพวกเนี้ยอะค่ะที่มันช่วยได้นะ มันรู้สึกกระปรี้กระเปร่าเหมือนกัน รู้สึกแบบสดชื่นเหมือนกัน รู้สึกสดชื่นด้วย แล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยอันเนี้ย ซูเปอร์มาร์เกตอะค่ะ ใน ในบ้านเราก็มีนะ พวกแบบว่าท็อปส์ซูเปอร์มาร์เกต หรือว่าเป็นแบบฟู้ดแลนด์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ ก็จะมี มีวางขายค่อนข้างเยอะให้เราเลือกนะคะ ตามความต้องการของเรานะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะ วิธีที่ดีที่สุดเลยอะค่ะ คือจริง ๆ เรารู้ว่าคุณเหนื่อยล้า มันเป็นสาเหตุและต้นเหตุของการที่คุณจะต้องดื่ม ใช่ไหมคะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณ 1 เลย ถ้าเกิดคุณนอนหลับให้เพียงพอ พยายามที่จะเข้านอน ตื่นนอนให้เป็นเวลาทุกครั้งเนี่ยนะคะ ร่างกายก็จะได้พักผ่อนเต็มที่นะคะ 2 เลย พักสายตากับสมองนะคะ สำคัญมากเหมือนกันนะคะ คือถ้าเราทำ งานจ้องอยู่แต่หน้าจอ หรือว่าหัวสมองคิดแต่เรื่องงานตลอดอะค่ะ อันเนี้ยเราต้องดูแลตัวเองด้วยนะ คือพักสายตาเป็นช่วงสั้น ๆ ดู เพราะว่ามันช่วยแบบว่า ลดความแบบอ่อนล้าสะสมในระยะยาวที่ ที่เราเป็นอะค่ะ อาจจะแบบว่า มองต้นไม้มั่งอะค่ะ บางทีลุกยืดเส้น ล ยืดสายบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าลองเปลี่ยนมุม เดินเปลี่ยนมุมในบ้านบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อีกอย่างหนึ่ง คือถ้าเกิดคุณแบบมีงานอดิเรก อันเนี้ยเราก็มองว่าดีนะคะ เพราะมันช่วยจัดการความเครียดได้อะค่ะ
ครับ อ๋อ โอเค อืม ครับ โอเคครับ อะฮะ ครับ ใช่เลยครับ อืม ใช่เลยครับ ถูกต้อง อืม โอ้ เป็นความคิดที่เยี่ยมเลยครับ อืม ครับ อืม ขอบคุณมากเลยนะครับ เป็นความคิดที่เยี่ยมมากเลย ผมรู้สึกดีมากเลยที่ได้มา อ่า พูดคุยกับคุณ รู้สึกโล่งอก โล่งใจเลยล่ะครับผม ให้คำแนะนำที่ดีมาก เดี๋ยวผมคงต้องไปหา อ่า ชา Peppermint แล้วก็ชาแอปเปิลใช่ไหมครับ? อ่า แล้วไอ้ของพวก อ๋อ ชาขิง โอเค แล้วขอบ อ คือมันทำให้นอนหลับไหมครับ? เรา เราดื่มตอนกลางคืนเนี่ยมันทำให้เราหลับสบายไหม?
ค่ะ ใช่ หรือว่าชาขิงก็ได้นะ ค่ะ อืม อันนี้ทำให้หลับสบาย ยิ่งเป็นชาแคโมไมล์ยิ่งดีเลยค่ะ เพราะว่าชาแคโมไมล์นี่นะคะคือ อ่า มันก็เหมือนเป็น เป็นชาทั่วไป แต่ว่ามันจะมีแคโมไมล์ที่ทำให้เราผ่อนคลาย พอเราผ่อนคลายอะค่ะ ใจเราอะ หัว หัวสมองเราจะโล่งนะคะ แรก ๆ ก็พอหัวสมองโล่งแล้วนะคะ เราก็จะหลับสบายมากขึ้น อันนี้ช่วยได้เยอะเลยค่ะ พวกชาแคโมไมล์นะคะ แต่พออยากจะให้ตื่นตัวก็ต้องกินชา Mint นะคะ ถ้าอยากจะหลับต้องชาแคโมไมล์เลย แต่ถ้าสลับกันนี่จะแย่หน่อยนะคะ คือว่า ตื่นตัวตั้งแต่ก่อนนอนเลยทีนี้ ค่ะ
โอ้ ครับ อ๋อ โอเคครับ ครับ อืม อย่างงี้นี่เอง โอ้ <chuckles> โอเค ไม่ ๆ ตอนเช้าเรากินยา อ่า กินชา Peppermint ตอนก่อนนอนเนี่ย เรากิน Peppermint โอเคไหม มีปัญหาไหมครับ?
เออ โอ้ อันนี้ก็ดีนะคะ ก่อนนอนสัก 1 ชั่วโมงก็ได้ค่ะ กิน เพราะเราอยากจะกินเครื่องดื่มชูกำลัง หรือติดกาแฟ หรือ ค่ะ หรือแอลกอฮอล์ เราเปลี่ยนไปเลย เป็น เป็นชาแคโมไมล์
อ้อ โอเค อ เยียม พก เพราะผมไม่ดื่มแอลกอฮอล์ แต่ว่าก๊ก กิน เอาไปแล้ว กินเครื่องดื่มยาชงกำลัง มากไป ผมอยากจะเลิกมันนะ ขอบคุณมากเลยที่แบบว่ามี ชอยซ์ มีตัวเลือกแบบ อืม น่าสนใจ ผม เพราะว่าผมก็ไม่เคยดื่มด้วยไง ก็เลยน่าสนใจมากเลยนะ ผม เดี๋ยวจะไปหา ซื้อมาลองดื่มนะครับ
อืม